เฮลโลสวัสดีค่ะคุณบ้าน
สวัสดีครับคุณหมวก เป็นไงบ้างครับวันนี้?
ค่ะ วันนี้ก็พักผ่อนอยู่บ้านค่ะ ก็ เหมือน เอ่อ เน้นนอนแล้วก็แบบว่าเล่นโทรศัพท์บ้าง แล้วก็แบบว่าเพิ่งจะมาแบบ เหมือนเริ่มทำงาน work from home อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ แล้วคุณบ้านล่ะคะ?
อืม อือฮึ <chuckles> อา อา เหมือนกันครับ เหมือนกันก็คือ
ค่ะ
นอนอยู่เฉย ๆ ครับวันนี้ นะครับ ปกติ แต่วันนี้ค่อนข้างร้อนเลยสำหรับผม ผมเห็นคนอื่น แถวอื่น เอาะ ฝนตกกัน ผมอิจฉามากเลย ต ตอนนี้คือไม่ไหวแล้ว ร้อน ว หาก
อึ ค่ะ อ ใช่ ๆ เห็นด้วย ค่ะ อ๋อ ค่ะ
ฝั่งนู้นฝนตกบ้างไหมครับเนี่ย?
เออ ไม่ตกค่ะ ก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้อะค่ะ
โอ้โฮ อา
ใช่ค่ะ
ลองคุยกับเมฆให้ดีนะครับ บอกว่ามาตรงนี้ ย อย่าวิ่งเลยไปนะครับ
อา ค่ะ แล้ว เอ่อ หมวกอยากถามคุณบ้านนิดหนึ่งค่ะ แบบว่าคนบ้านคิดว่าการวางแผนวันล่วงหน้าอะค่ะ ช่วยอะไรได้บ้างคะ?
อือฮึ ได้ครับ ฮึ ช่วยได้
ค่ะ ปกติชอบ ชอบแบบวางแผนก่อนไหมคะ?
ได้เยอะเลยครับ 1 ก็คือ อ่า สำหรับผม ผมชอบ เพราะว่า อ่า เอาจริง ๆ คือมัน มันต้องแบบแล้วแต่เรื่องเนาะ บางเรื่องอยู่ดี ๆ เรานึกอยากจะทำเราก็ไปทำเลย อะไรอย่างเงี้ย มันก็ มันก็ได้เหมือนกัน แต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นแผนที่
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ
มีคนอื่นด้วยเนี่ย ถ้าเป็นแบบของ ของตัวเองอย่างเดียวอะส่งผลกับตัวเองอย่างเดียว ผม สำหรับผมไม่ได้อะไรเท่าไร
อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ
แต่ถ้าเกิด แต่ถ้าเกิดเป็น มีกระทบต่อคนอื่นด้วย อย่างเงี้ย มัน มันต้องวางแผนล่วงหน้า อย่างเช่น 1 นัด กับเพื่อนไปกินข้าวกัน อะไรอย่างเงี้ย ก็ต้อง สำหรับผมก็ต้องนัดล่วงหน้านะ
ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อา ใช่ ๆ เห็นด้วย ค่ะ
ใช่ ๆ แต่ว่าคือจะมี ใช่ ใช่ แต่ว่าจะมีคนที่ ไม่เตรียมตัวล่วงหน้า ซึ่งเราเคยเจอแบบเนี้ย บางทีคือ นึกออกไหมว่าเราเจอเองอะเรารู้สึกว่า มัน มันน่าเบื่อ มันก็เลย มันก็เลยแบบเราก็ไม่อยากจะทำกับคนอื่นถึงไหน อย่างเงี้ย เราก็เกรงใจทุกคน อย่างเงี้ย ถึงแม้จะสนิทก็ตาม ใช่ ๆ
เพราะว่าก็ต้องแบบเตรียมตัว ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อา ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบวางแผน แบบไปกินข้าว อะไรประมาณนี้กับเพื่อนใช่ไหมคะ?
ใช่ ๆ ๆ ถ้าเกิดมีคนอื่นอยู่ด้วยก็จะเป็นอย่างนั้นอะครับ
ค่ะ อืม ค่ะ แล้ว แล้วเวลาคุณบ้านนะคะ แบบเตรียมตัวก่อนล่วงหน้า คุณรู้สึกว่าสิ่งไหนอะคะได้ประโยชน์มากที่สุด?
ห ครับ อือฮึ มันอาจจะเป็นในเรื่องของ
ค่ะ
แพลน ที่เราวางไว้เนี่ยมัน มัน มันจะ ไม่เบ้อะครับ ก็คือมัน มันจะไม่พลิกนู่น พลิกนี่ แล้วเราต้องไป อะแดปต์ ทีหลังอะ นึกออกใช่ไหม? ยกเว้นแบบสถานการณ์มันบังคับ อย่างแบบ ที่มันมี พวกแบบสภาพอากาศ หรืออะไรพวกเนี้ยจริง ๆ แต่ว่า คือ อ่า ผมเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่ง ก็คือเป็น
ค่ะ อา ๆ ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ
ไปออกทริปกับเพื่อนเนาะ เป็น มันจะเป็น เอ่อ ภูเขา มันจะเป็นที่ภูเขา แล้วก็มี มันจะมีเป็นพวกโฮมสเตย์ พวกอะไรอย่างเงี้ย คือเรานัดกันไว้ดิบดีแล้วนะ แต่ว่ามี มีคนเลต มีคนเลต แล้วทำให้เราต้องรอ มันทำให้เราต้องรอ แล้วทีเนี้ยมันเลยพลาด มันเลยพลาดทั้ง นึกออกไหม มันจะ มันจะพลาด อ่า พลาดรอบรถต่าง ๆ ที่มา อย่างเงี้ย
อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ แล้วเป็นยังไงบ้างคะ? อ๋อ ค่ะ อ๋อ อ๋อ ค่ะ อ๋อ ที่เรา แพลน เอาไว้
ใช่ ๆ พลาดรอบรถตรงนี้ แล้วก็ไอ้พลาดรอบนี้ไม่เท่าไร มันปัด จัดการได้ แต่ว่าพอมันไปถึงพวกอุทยาน หรืออะไรอย่างเงี้ย มันก็กลายเป็นว่าเวลา มันก็จะลดหลั่นลงไป มันทำให้ การ น้อยลง อย่างเงี้ย ใช่
ค่ะ อืม อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ อือ
หรือว่าบางทีก็อาจจะไปจนแบบเขาปิดเลย อย่างเงี้ย มัน มันก็ มันก็ไม่ได้
ค่ะ อ้อ ค่ะ ใช่
แผนไป ก็ทำให้แผนเสียหมดเลยเนี่ย
ค่ะ ๆ ก็ ก็เห็นด้วยค่ะ แบบว่าเหมือนพอเตรียมตัวไว้ก่อนน่ะค่ะ มันก็ทำให้แบบเหมือน เราทำตามแพลนนะคะ มันก็จะแบบว่าเหมือนใช้เวลาได้เยอะที่สุด อย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าถ้าไม่งั้นเราไป แพลน แบบ ไม่ได้ แพลน แล้วเราไปทำเลย อย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะต้องมานั่งแบบว่า "เออ จะไปไหน?" หรืออะไรอย่างเงี้ย บางครั้งก็อาจจะไปสถานที่ หรืออะไรแบบว่าได้ไม่ครบ หรือว่าแบบ ใช่ค่ะ เพราะว่าการจัดการเวลามันอาจจะไม่ ไม่ดีเท่านะคะ ถ้าเราแพลนไว้อยู่แล้ว
ครับ ใช่ ๆ อือฮึ อืม ๆ ใช่ ๆ อือฮึ ได้ครับ อืม ๆ ใช่ ใช่ ๆ ใช่ ชะ
ค่ะ ค่ะ
คือเวลาเราลดเนี่ย แต่ว่าฝั่งเวลา ช ของเราเดินเนี่ย ฝั่งนู้นก็เดินเหมือนกันเนาะ มัน มันเดิน มันเดินโหมดเหมือนกันทั่วโลก เพราะฉะนั้นมันไม่มีใครรอใครอยู่แล้ว มันก็เลยต้อง เป็นอย่างเงี้ยแหละเนาะ ใช่
อืม ค่ะ ค่ะ อา อา ใช่ ค่ะ ค่ะ แล้วเคยมีครั้งไหนไหมคะ? ที่แบบไม่ได้วางแผนล่วงหน้าแล้วเกิดปัญหาอะค่ะ เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ?
อืม มีนะ แต่ว่าผมว่ามันจะคล้าย ๆ กับกรณีเมื่อกี้ ก็คืออารมณ์แบบว่าเราก็แค่อยากไป ไม่ต้องแพลนนะ ไม่ต้องมีแพลน มีอะไร ถ้าเกิดเราไปเจอนู่นเจอนี่อะไรเราก็เข้าเลย อะไรอย่างเงี้ย อ่า มันจะเป็นตอนที่ไป
ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ อืม
เที่ยวที่เป็นจังหวัดที่มันติดทะเลอะครับ
ค่ะ ค่ะ
ทีนี้ก็คือด้วยความที่มันเป็นอย่างเงี้ย เราก็อยากจะขับ รถชม ช ชิล ๆ เนาะ ริมทะเล อะไรอย่างเงี้ย ไปเรื่อย ๆ มันก็เลยเป็นว่า เราก็มาแบบไม่มี แพลน เราจะไปไหน เจอข้าวร้านไหน เจออะไร ก็กินอย่างงั้น แล้ว พอ พอจบวัน พอเริ่มกลางคืนแล้ว เราก็ค่อยไปหาที่พักกัน อย่างเงี้ย ซึ่ง อ่า พอมันไปหาที่พักกันทีหลัง อย่างเงี้ย มันก็กลายเป็นว่า
อา ค่ะ ค่ะ อ้อ ค่ะ ๆ อืม แล้ว ค่ะ อืม อ๋อ อาจจะหาที่อะไร อ๋อ เพราะว่าห้องอาจจะเต็ม หรือแบบว่าอาจจะแบบพนักงาน ก็ ไม่ ไม่ได้แบบว่าจะให้เช็กอินเข้าไปได้แล้ว ค่ะ
หลาย ๆ ที่เขาก็ ไม่ ไม่รับแล้ว ใช่ ใช่ ๆ ๆ ใช่ ๆ มันก็เป็นหลาย ๆ ที่ เขาก็ เขาก็เต็ม หรือว่าหลาย ๆ ที่เขาก็ไม่ให้เช็กอินแล้ว อย่างเงี้ย มันก็เป็น มันก็กลายเป็นว่า เอาอาจจะต้องไปแบบที่มันไกลกว่านี้ อะไรอย่างเงี้ย มันก็ทำให้เปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้นมาอีก ต่าง ๆ นา ๆ ใช่ครับ มันก็ ตรงเนี้ยผมว่า มัน มันก็เป็นอีก อ หนึ่งส่วนที่ทำให้ผมได้มองว่า โอ้โฮ ทีหลังก็คือวางแผนก่อนก็ดี อย่างน้อยก็แบบสักนิดหนึ่ง อย่างน้อยก็คงที่พงที่พัก อะไรอย่างเงี้ย ก็สักนิดหนึ่งจะได้ไม่ต้องเหนื่อยทีหลัง หลังจากแบบจบวัน อย่างเงี้ยครับ
อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ ค่ะ เห็นด้วยเลยค่ะ เพราะว่าแบบที่พัก อะไรอย่างงี้ ตั๋วเครื่องบิน ประมาณนี้ มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องแบบจองล่วงหน้า แล้วพอ แบบอย่างอื่นก็ไม่ต้องแพลนไว้ชัดเจนก็ได้ ถ้าเกิดว่าเราจะเอาชิล ๆ นะคะ แบบว่าร้านอาหารหรือสถานที่เที่ยว อะไรอย่างเงี้ย เพราะหมวกเองก็ เวลาไปเที่ยวคนเดียวค่ะ ก็แค่จะแบบคร่าว ๆ ว่าแบบ เออ อยากไปตรงนี้ ๆ แต่ก็ไม่ได้ แพลน ชัดเจนว่า จะไปวันไหน แบบเวลาไหน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ ก็แบบเอาชิล ๆ มากกว่า
อืม อา ใช่ ๆ อือ อืม ใช่ ๆ ใช่ ๆ อืม อือฮึ ๆ ใช่ ๆ ใช่ ผมว่า อะไร อะไรที่มันเป็นแบบว่ามันดูที่แบบถ้าเกิดพลาดไปแล้ว มันเสียหายหนักอ่า ผมว่า ต้อง ต้องไอ้นี่ไว้ แต่ว่าถ้าเกิดมันเป็น อย่าง อย่างที่บอก ก็คือมีแค่ร้านอาหงร้านอาหาร จะไปแถวนู้นแถวนี้อะไร ผมว่า ผมว่ามันก็ อย่างนั้นผมว่า ก็โอเคนะ
ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อา เห็นด้วย ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา ใช่
ใช่ โดยเฉพาะเรื่อง อ่า เมื่อกี้เห็นพูดเรื่องตั๋วเครื่องบิน ผมว่า อันนี้นี่ ยิ่ง ยิ่ง ยิ่งต้องวางแผนเลยนะ สำหรับเรื่องตั๋วเนี่ย
ใช่ค่ะ อืม ค่ะ ต้องจองล่วงหน้าค่ะ
โอ้ มันแพงมากจริง ๆ เนาะสมัยนี้ เอาจริงก็แพงทุกสมัยแหละ
ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ แล้วก็ต้องแบบเตรียมพวกเอกสารอะไรไป แบบว่าในการเช็กอินด้วยนะคะ แบบว่าถ้าเกิดว่าลืมก็ ไม่ได้วางแผน ไม่ได้เตรียมตัว อย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะ อาจจะทำให้แบบตกเครื่อง หรืออะไรได้ ค่ะ
ใช่ ๆ ใช่ ใช่ ๆ ใช่ ใช่ เดี๋ยวไปงก ๆ อยู่ที่เคาน์เตอร์ แล้วก็ โอ้โฮ ยาวเลยทีนี้
ค่ะ ใช่ ก็เห็นด้วยค่ะ อาจจะแบบไปเผื่อเวลานิดหนึ่ง อะไรอย่างงี้
ขนาด อืม ใช่ ๆ ๆ
ค่ะ แล้วสำหรับคุณบ้านเองอะค่ะ คุณมีวิธีจัดการกับแผนที่
อือ อือฮึ
แบบหมายถึงว่า พ อ่า แพลน ที่แบบเปลี่ยนไปอะค่ะ ยังไงบ้างคะ?
อือ ๆ
แบบเปลี่ยนไปกลางคัน ใช่
อ่า สำหรับผมน่ะ ไอ้เรื่อง แพลน ที่เปลี่ยนไป ใช่ไหม แพลน ที่เปลี่ยนไปเนี่ย สำหรับผมมันก็มี ไม่ได้มีอะไรมากนะ ก็คือ
ค่ะ ค่ะ อา
คือมันเปลี่ยนแล้วเนี่ย เราก็ต้องเอา สมมุติแบบอารมณ์เหมือนแบบว่าที่นี่มันปิด หรืออะไรงี้ ใช่ไหม มันก็จะหาที่ ที่มันเป็น แอกทิวิตี ตอนแรกก็จะพยายามหาอันที่มันมี แอกทิวิตี เดียว ๆ กันก่อน
ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อืม
ให้มันคล้าย ๆ กัน อารมณ์เหมือนแบบว่า อ่า เราอยากจะไป Kayak ถูกไหม เราอยากจะไป Kayak อย่างเงี้ย แต่ว่าที่นี่คือ ช่วงนี้คือที่นี่ปิด หรือว่าคนมันเต็ม อะไรอย่างเงี้ย ใช่ เราก็ลองดูว่า แถวเนี้ยมันมีที่อื่นไหมที่มันมีกิจกรรมแบบนี้ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ อันเนี้ยคือเป็นอย่างแรก
ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อา อาจจะเต็ม หรืออะไร ค่ะ อืม ค่ะ แต่ก็ยังจะ ค่ะ ก็ยังจะแบบว่าอยากทำแบบกิจกรรมเดิม แต่ว่าแค่เปลี่ยนสถานที่นะคะ
อืม ใช่ ๆ ก็คือ มันเป็น priority แรก ก็คือเราตั้งใจมาจะทำอันเนี้ย ก็ถ้าเกิดเราตั้งใจมาจะทำอันนี้ แล้วมันไม่มีระบบการจอง หรือว่าไม่ได้มีที่มันเป็นอะไรอย่างงั้นน่ะ ผมว่ามันก็
ค่ะ อา อ๋อ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ
มันก็ โอ มันก็เข้าใจได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งถ้าเกิด priority ที่ 2 ก็คือถ้าเกิดมันไม่มีแล้วจริง ๆ เนี่ย
อืม ค่ะ ค่ะ
ก็เอาอันที่มันเวลาโอเค ใช่ เอาที่มันเหมือนเป็น- เป็นกิจกรรมอื่นก็ได้ แต่ขอให้มัน เวลามันค่อนข้างโอเค อะไรอย่างเงี้ย จา จะ จะไม่ ไม่อยากให้แบบ ไปปล่อย ไปปล่อยเวลาทิ้งอย่างงั้น ไม่ ไม่ได้ ใช่
เปลี่ยน เปลี่ยนกิจกรรม นะคะ อา ค่ะ อืม อือฮึ ค่ะ อา ดี ดีค่ะ ก็สำหรับบวกเอง ก็ คืออย่างถ้า แพลน มันเปลี่ยนกลางคัน ใช่ไหมคะ ก็อาจจะแบบว่า เหมือน
อือฮึ อืม ๆ ๆ
บางครั้งคือหมวกเองอะเคยแบบว่าตกเครื่องด้วยค่ะ แล้วคือแบบเราก็ แพลน ไว้ว่าแบบ ใช่ ต้องกลับแล้ว อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็คือด้วยความที่แบบเราไม่ได้แบบว่าเหมือนเผื่อเวลาล่วงหน้า แล้วเราแบบต้องนั่งรถไฟไปสนามบิน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ตกเครื่อง ก็ทำให้แบบว่าต้องซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่ แล้วก็ต้องบินพรุ่งนี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เหมือน ก็ ก็เลยแบบว่าจาก จากที่ตอนแรกจะต้องกลับ อ่า นั่งกลับ
อือฮึ โอ้ อืม อือฮึ อา โอ้ อืม ใช่ อือฮึ
นั่งกลับที่ไทย ใช่ไหมคะ ก็เลยบอกว่า ก็คราวนี้ก็เลย เอ่อ นอนในสนามบินเลยค่ะ ก็คือมันจะมีเป็นเหมือนแบบเป็น เป็นแบบว่าที่พักแบบเล็ก ๆ ในสนามบิน แบบที่มันจะเป็นแบบเก้าอี้แบบให้นอน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ แล้วก็ในนั้นก็มีแบบมีข้าว มีอะไรให้กิน แล้วเราก็สแกนผ่านแบบว่าพวก
อืม ใช่ครับ อือฮึ อา อือฮึ อา ๆ ๆ ๆ อือฮึ
เป็น เป็นแบบว่า เอ่อ เป็น เป็นเหมือนแบบ ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะ แบบว่าเป็น wireless แบบว่าที่มันแบบจ่ายเงินได้อะค่ะ ใช่ ก็เป็นสแกน แล้วเสร็จ เสร็จแล้วเราก็แบบว่า
อา ๆ กา NFC เปล่าครับ?
คือ อ อาจจะใช่นะคะ แบบว่าเวลาไปญี่ปุ่นอะค่ะ แล้วมันเป็นออนเซ็น ไรเงี้ย ใช่ เขาจะมีแบบว่าที่มันเป็น ใส่ข้อมืออะค่ะ แล้วเขาก็จะแบบว่าสแกนจ่ายนู่น จ่ายนี่ แล้วสุดท้ายก็ค่อยไปจ่ายเงินแบบตอนสุดท้าย ใช่ ก็ นอนในสนามบินเลยค่ะ เพราะว่าใกล้สุดเราก็ไม่ต้องเดินทาง แล้วคราวนี้ ใช่ เพราะว่า เดินทางอะนะคะ กระป่งกระเป๋าอีก แล้วก็แบบ เวลาเดินทางเราก็แบบไม่ชัวร์ แล้วญี่ปุ่นเขาก็แบบเหมือน
อือฮึ อือฮึ อืม ๆ อือ ๆ ๆ ๆ อือฮึ อือฮึ ใช่ ๆ อือฮึ อือ ๆ
เหมือนเวลาเค้าจะแบบ เป๊ะมาก คือสมมติเราเช็กอินไม่ทัน อย่างเงี้ย แค่แบบ 10 นาที อะไรอย่างเงี้ย เขาก็ไม่ให้แล้ว ใช่ ก็เลยแบบ
อือฮึ อือฮึ ใช่ ๆ อืม
อยู่ที่สนามบินเลย ประมาณนั้น ก็
อืม ก็เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเนาะ มันเลยกลายเป็นแบบ
ก็ อา ใช่ ค่ะ เวลาก็โอเคอยู่ เพราะว่าเราก็ จริง ๆ เราไม่ ไม่ได้แบบว่า เอ่อ อะไรมาก แต่ว่า ใช่ แต่ว่าเรื่องเงิน ใช่ มันก็จะเสียเพิ่ม ใช่ค่ะ
โอ้โฮ ไม่ได้ mind ขนาดนั้น ใช่ไหม เอาแต่เรื่องเงินถูกไหม? ใช่ ๆ มันเป็นตั๋วที่มันไม่ได้ แพลน อะเนาะ มันก็ ราคาก็จะไอ้นี่หน่อย ถูกไหม?
ค่ะ อา ใช่ ก็ ก็เพิ่มอีก อีก อีกหลาย 1000 น่ะค่ะ แบบอาจจะ
อืม
<sighs> เกือบ เกือบก็ประมาณเกินครึ่ง 10,000 อะค่ะ ใช่
อืม ก็ ก็เจ็บอยู่เนาะ ก็เจ็บอยู่
ก็เจ็บอยู่ ใช่ ใช่ค่ะ
อืม
ค่ะ แล้วอย่างคุณบ้านอะคะ ปกติวางแผนล่วงหน้าในชีวิตประจำวันกับงานใหญ่
อือฮึ อือฮึ อืม ๆ
เอ่อ หมายถึงว่า ชีวิตประจำวันกับงานที่มันแบบใหญ่ ๆ อะค่ะ ต่างกันยังไงบ้างคะ? ค่ะ
อืม ๆ ๆ มันจะต่างกันตรงที่ว่า 1 อ่า ชีวิตประจำวัน ของ ของเราอะ ของผมน่าจะอยู่กับตัวเองเป็นส่วนใหญ่เนาะ เพราะฉะนั้น มัน มันเลยจะไม่ได้มีการวางแผนอะไรที่มากขนาดนั้น มันจะมีแค่ว่าที่มันเป็นเซตที่มันเป็น daily ทุกวัน ก็จะมีแบบเป็นเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ถ้าเกิดจะมี เป็น เป็น แพลน ก็อาจจะแบบไปดูหนัง ไป ย อยากจะกินอะไรที่มันแบบว่ามันไม่ใช่แบบปกตินิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย ผม ผมยังไม่ แพลน นะ ผมจะ คิด คิด เฮ้ย อยากกินปุ๊บ ผมก็จะไปเลย อยากดูหนัง เฮ้ย เรื่องนี้ผมก็จะไปเลย อย่าง อ่า Thunderbolts ผมเพิ่งไปดูมา ผมก็แค่เดิน ๆ อยู่ เฮ้ย อยากดูอะ ผมก็ไปเลย อย่างเงี้ย ใช่ พอมันอยู่กับตัวเอง มันรู้สึกว่า มัน มันไม่ต้อง อ่า จริงจังอะไรมากมาย อย่างงั้นไง แต่ว่าพอมันเป็น เอ่อ เป็นงานใหญ่ ถูกไหม?
อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ
งานใหญ่นี่น่าจะหมายถึงแบบเป็นพวกงานครอบครัว หรืออะไรพวกนี้ไหม? หรือว่าเป็น
อืม ค่ะ อาจจะเป็นอิเวนต์อะไรที่แบบเราต้องมีแบบอิเวนต์สำคัญ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ
อืม อือฮึ อืม อ่า ถ้าอย่างเงี้ย ต้อง ต้อง แพลน ถ้าเกิดเป็นอิเวนต์ หรือพวกงานอะไรพวกนี้ ก็คือก่อนอื่นต้องดูด้วยว่า เราเป็น host หรือเปล่า? ถ้า ถ้า ถ้าเป็น host เนี่ย โอ้โฮ!
ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ทำยังไงคะ?
ปวดหัวครับ เพราะเป็น host นี่ก็คือ
อ๋อ ค่ะ
แน่นอนว่าคือต้องลิสต์ทุกอย่างต้องมีการจด ต้องมีการจดต่าง ๆ นานา แล้วก็ต้องมีการวาง แพลน ว่า อ่า ในตัวรูปแบบเนี่ยมันจะเป็นยังไง ใช่ ๆ ตัวรูปแบบนี้จะเป็นยังไง อ่า มีที่ไหนจะมาเป็นสปอนเซอร์หรือเปล่า หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย คือมันต้องละเอียด แบบ แบบมันจะ คนละ คนละแบบ คนละหน้าเลยนะ สำหรับแบบอยู่กับตัวเองพอกับอันเนี้ย มันจะเป็นแบบนั้นไปเลย ใช่ ๆ ๆ ๆ มันก็กลายเป็นว่า เหมือนคนละคนไปได้เลยนะ ถ้าเกิด ถ้าเกิด ถ้าเกิดแบบดูแบบในแง่นี้อะเนาะ
อา ค่ะ เราก็ต้องดีลด้วยใช่ไหมคะ? ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ มันก็จะแบบปวดหัวกว่า ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ใช่ ก็เห็นด้วย ก็คล้าย ๆ กันค่ะ ก็แบบว่า ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อย แพลน อะไรเยอะ ใช่ค่ะ แต่แบบถ้ามีอิเวนต์ใหญ่ ๆ ก็ต้อง แพลน เช่นกันค่ะ ก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณบ้านมากนะคะ สำหรับการมาแชร์เกี่ยวกับการวางแผน ค่ะ ค่ะ
ทางด้านคุณหมวกล่ะครับ? อืม อืม ๆ อืม ได้เลยครับ ๆ ขอบคุณคุณหมวกเหมือนกันครับ ที่มาแชร์ วันนี้ก็สนุกมากครับ ได้อะไรเยอะเลยครับ ก็ขอบคุณด้วย ครับ สวัสดีครับ
ได้ค่ะ ค่ะ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 ค่ะ